Ja, ne, das war toll. Also, das, äh das hat, äh, die Erwartungen, äh, erfüllt beziehungsweise übertroffen. Ähm, ja, wir wir erzählen da heute manchmal noch von. Also, ich habe einen Freund
Ah ja, super, wunderbar.
der damals mit war tatsächlich, das ist jetzt aber auch schon wieder länger her. Da hat dann, ähm, Iron Maiden in der Frankfurter Festhalle gespielt und das war, glaube ich, dann 30 Jahre, nachdem wir da waren. Da sind wir da, äh, noch mal zusammen hin. Das war dann auch irgendwie witzig und, ähm und wir und, äh, witzigerweise waren die war Iron Maiden das war damals der Headliner auf dem Festival, ähm, und die waren jetzt, äh, in der in der im Waldstadion in Frankfurt vor, ja, 2 Monaten, also, in den Sommerferien irgendwann und da bin ich jetzt mit meinen Kindern hin, die auch, äh, das die haben jetzt das gleiche Alter wie ich damals.
Mhm. Oh, ja. <laughs> <chuckles> Aha. Ja. Mhm. <chuckles> Ah, klasse, also, quasi noch so 'n Revival-Besuch dann <chuckles> und und der nächsten Generation die Musikvorliebe nähergebracht.
Ja, ja, genau. Ja, wobei, äh, na ja, so richtig äh, die hören das, äh, ab und an mal mit, weil ich's höre oder paar Sachen finden sie auch gut, aber ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt so die, äh, nächste Generation ist. Aber ich fand's eigentlich irgendwie, äh ich finde es halt einiger einerseits ganz nett, es mit den Kindern mal zu machen, weil es ist ja auch 'n schönes so Vater-Sohn-Erlebnis, aber, ähm, anderer und und andererseits aber schon so 'n bisschen auch aus der Erinnerung heraus. Das stimmt schon.
<chuckles> Mhm. Ja. Ja, natürlich. Mhm, mhm. Habt ihr denn damals auch noch irgendwelche, ja, Souvenirs gekauft, irgendwelche T-Shirts oder so, die die du jetzt noch hast, oder ist wirklich nur die Ticketkarte
Äh